Não. É, Portugal você passa frio 24 horas por dia, 7 dias por semana, 3 meses do ano.
Exato. E aí, no calor, é calor demais.
É. É, é. É, na verdade, muitas vezes, inclusive, está mais frio dentro de casa do que fora, né.
É, então, assim, a casa que eu moro, ela não chega a ser assim. E as casa e a casa que eu visitei, por exemplo, no Natal, ela também não chegava a ser mais fria do que do lado de fora. Mas, ainda assim, isso começou a a mexer comigo. Assim, eu penso: "Gente, será que eu que eu quero morar desse jeito? Será que eu quero morar no lugar onde as pessoas moram desse jeito?". Porque me incomoda também quando
Uhum, uhum. Hum. Uhum. Uhum, uhum.
É, eu chego em um em uma situação boa, mas eu sei que não é para a maioria, sabe.
Uhum.
Uhum.